Então, eu acho sinceramente o tato, olha, sim e não, que nem eu falei o cabelo realmente mudou, né, eu já não me não me vejo mais pintando o cabelo de certas cores. <chuckles> Po porém ainda acho bonito, mas como criança eu lembro que eu ia naquelas lojinhas de esquina, na onde você comprava chicletes, e esses chicletes elas vinham com umas tatuagens falsas, assim, sabe, adesivos. Nossa, eu vivia colocando aquilo na minha pele, eu achava lindo, desde pequena, sempre achei muito bonito isso. Ah sabiam, sabiam, até desenho, eles já previam, quando eu desenhava em artes escola, eu colocava várias tatuagens no corpo das das bonequinhas que eu desenhava, né. Eu lembro da minha mãe falando nossa mas é o é é um boneca ou é um gibi? <chuckles> <chuckles> É.
Uhum. <laughs> Certo. Certo. Certo. Ah, aham. Ah, então, seus pais já sabiam. Ah, meu <laughs> Eles já previam. Aham. <laughs> Quem culpa quem? A sua mãe culpa o seu pai ou o seu pai culpa a sua mãe?
É, bom os meus pais, ambos são, eh, cristãos conservadores, então, ambos, eu não não s não definitivamente não vem de nenhum dos 2.
<laughs> <laughs>
<chuckles>
Eles entendem melhor agora?
Ah, entende melhor sim, inclusive, que nem eu falei eu tenho essa tatuagem do meu cachorro, né, que foi meu cachorro desde quando eu era pequena, ficou muitos e muitos anos na família, então, essa daqui eles realmente gostaram dela. <chuckles> Claro.
Sim. É. Uhum. Eles entendem o motivo, entendem a sua dor
Sim, eles entenderam o motivo.
entendem que é uma forma de expressar, de, né, de digerir essa essa perda. Ótimo.